Iya, paham paham. Nah terus untuk selanjutnya nih, Kak, ketika tadi kan, Kakak, juga sudah menyampaikan gitu ada rasa pengen, eee, mungkin resign gitu ya. Nah dari, Kakak, sendiri apakah sudah mencoba nih, Kak, untuk mungkin mencari tempat, eee, lowong kerja gitu ya atau tempat atau kantor baru nih kira-kira?
Iya. Mmm, sudah sih, Kak, eee, aku mencari-cari di berbagai platform, cuman ya belum ada menghasilkan sih gitu. Mungkin karena memang sekarang nyari kerja tuh susah gitu. Jadi aku juga susah kesusahan untuk mengatur waktu kalau misalnya ada panggilan, eee, wawancara gitu. Karena kan memang dari di kantor dari pagi sampai malam, izin pun agak lumayan susah gitu sih, Kak. Itu kalau menurut Kakak, gimana ya harusnya aku bertahan aja atau, mmm, nyari di, eee, pekerjaan lain lagi?
Ah hah. Oke baik, mungkin untuk pekerjaan lain gitu ya sebenarnya Kakak, gak papa kok untuk coba kumpulkan dulu gitu ya sembari ada waktu sedikit demi sedikit gitu, dikumpulkan juga nih beberapa informasi terkait lowongan pekerjaan ataupun kantor atau, Kakak juga bisa nih mungkin menghubungi teman-teman, Kakak, untuk sekedar tanya gitu ya, apakah ada tawaran pekerjaan atau lowongan pekerjaan di tempat mereka kerja gitu. Nah ketika memang sudah terfilter gitu ya mana yang mau Kakak daftar, Kakak bisa kok untuk pertama-tama kirim gitu CV dulu gitu ya atau portofolio atau berbagai administrasi lainnya untuk dicek dulu nih tahap awalnya. Nah kemudian untuk tahap interview gitu ya yang kayak tadi Kakak sampaikan, mungkin sedikit sulit untuk perizinan dan lainnya, Kakak sebenarnya gak papa gitu ya untuk sesekali, eee, mengorbankan mungkin waktu kerja, Kakak, gitu ya untuk interview dulu nih. Karena kalau memang, eee, Kakak pengin banget nih untuk lepas gitu dari kerjaan Kakak sekarang, Kakak memang harus ada yang dikorbankan dulu nih, Kak, gitu untuk mendapatkan suatu hal yang lebih baik gitu ibaratnya. Nah kalau misalnya seperti itu, apakah memungkinkan, Kak, untuk dilakukan?
Oke. Oh, gitu. Oke. Bener. Mmm, untuk sekarang sih, eee, bisa aja sih, Kak, ya. U cuma aku memang harus pilih-pilih sih kerjaannya yang takutnya, eee, lepas dari kandang macan, masuk kandang buaya gitu. <chuckles> Nah cuma aku mau tanya sih, Kak, ya menurut Kakak, bisa gak aku sih kasih aku saran, eee, apakah worth it kalau misalnya aku selesai bekerja tanpa ada kerjaan cadangan?
Oke, benar. Oke, kerjaan cadangan ini berarti maksudnya lemburan gitu kah atau gimana nih, Kak?
Eee, maksudnya aku selesai dari kerjaan sekarang itu tapi nggak punya pekerjaan pengganti gitu. Apakah itu, mmm, baik untuk jkedepannya atau gimana, Kak?
Mhm.